Знаешь, а, я находилась в декрете достаточно долгое время, э, где-то 4 года. И вот сейчас мне уже пора бы вернуться к своим обязанностям, да, а именно к работе. И я не понимаю, как это сделать, потому что на мне ещё до сих пор достаточно большая нагрузка. То есть каждое утро я встаю, собираю ребёнка в школу, веду его, да, потом забираю, опять готовлю. И, в общем, вот эти вот все мои обязанности, да, которые были и в декрете, они, в принципе, остаются и после декрета. Вот, и времени на работу не так много. И вот я не знаю, что с этим делать, потому что вернуться к работе уже пора. Э, да, я уже достаточно долго отдыхала, и мне уже не терпится вернуться и к своим задачам, да, и приносить деньги в семью. А я н ж ждала долго этот момент. Вот, а когда этот момент пришёл, я понимаю, что уже у меня и ресурс не тот, что раньше, да, и ситуация уже другая. То есть, если раньше, понятно, я спокойно могла работать, а, целый день, а, там, по и или фрилансером, да, или в офисе, то теперь это всё уже не так. И вот я не понимаю, как мне составить какой-то план, э, чтобы вернуться вот к этой своей прежней жизни, да, или сделать что-то ещё? Я вот абсолютно запуталась и вот поэтому хотела обсудить с тобой этот вопрос. Может быть, ты сможешь мне что-то, а, полезное посоветовать, что я смогу в жизни применить?
Понимаю. Так. Так. Понимаю. Да, я понимаю, действительно, это очень тяжелое чувство, когда ты вроде бы пытаешься от себя требовать уже какого-то, м, какой-то продуктивности, но при этом на тебе всё еще остается много обязанностей, и ты ощущаешь вот эту тревогу и усталость. И мне, конечно, очень жаль, что тебе приходится через это проходить, и ты испытываешь столько, м, эмоций, которые усложняют твою жизнь. А скажи, пожалуйста, а вот какие вообще, м, обязанности тебе нужно вернуть? Это работа или, может быть, это, ну, какая-то, например, спортивная активность? И насколько много времени тебе необходимо уделять этим обязанностям?
Да. Ну знаешь, в первую очередь, да, мне нужно вернуть работу. И я и до этого была фрилансером, да, до д своего декрета, до появления ребёнка. И сейчас я тоже могу работать фрилансером. То есть я вообще работаю в сфере дизайна. А, и мне важно выделить каждый день, ну, хотя бы 4-5 часов на свою работу, да, чтобы вообще приступать к каким-то проектам, хорошо их выполнять, завершать, да. Но вот мой ребёнок, он как раз таки примерно 5 часов находится в школе. И получается, что вот за эти 5 часов, что его нет дома, мне нужно успеть не только поработать, да, но ещё и сделать кучу домашних дел. И получается, что если я вот эти 5 часов уделяю только работе, а, то как будто бы дома всё встаёт на паузу, и, ну, всё не так, как мне бы хотелось. То есть не тот порядок, да, обед не приготовлен, а, там, ну, много чего не сделано, да. И я как-то стараюсь и поработать, и сделать вот эти домашние дела, а по итогу получается, что я не там, не завершаю всё. И это просто какая-то неразбериха и полный хаос. Вот ты правильно говоришь. У меня по этому поводу очень смешанные чувства. Хочется много, а не получается. И вот в итоге какое-то прям-таки разочарование от всего этого. Вот такая ситуация.
Понимаю. Так. Да. Да, я понимаю, это правда непросто, когда тебе нь ну просто физически не хватает время на то, чтобы и работать столько ты хочешь, и при этом продолжать, а, сохранять, а, тот же уровень быта, который ну уже привычен, уже имеет, ам, м, для тебя, м, м, понятие нормальный. А скажи, пожалуйста, а сама себя ты как сейчас ощущаешь? Вот какое у тебя сейчас физическое и эмоциональное состояние? Насколько у тебя много вообще энергии?
Да. Ну, знаешь, если оценивать по стобалльной шкале, то, наверное, на 70. И да, ты спрашивала ещё по занимаюсь ли я спортом? И вот мне удаётся вечером выделять время. Когда муж приходит с работы, я иду в спортзал и занимаюсь там спортом. И вот это даёт мне такой, а, заряд, да, и энергию. И вот только поэтому я ещё как-то вот в суете вот всех этих дел и своих обязанностей я о о выживаю. Ну вот, это мне очень помогает. <sniffs> Вот, но в целом, да, состояние на 70. И я всегда думаю, как бы его довести до 100, вот, но пока вот не получается в той ситуации, которая есть.
Так. Понимаю. Так. Да, на самом деле ты уже большая молодец, что ты стараешься следить за своим состоянием и также внедрять какие-то, м, другие активности в свою жизнь. Это действительно заслуживает огромного уважения. А, и, конечно, м, постарайся не форсировать себя, ну, вот прямо до 100 довести, потому что это правда очень тяжело в нашей жизни, когда вокруг много проблем, каких-то обстоятельства, ну, которые действительно иногда невозможно контролировать в принципе. Поэтому ты уже огромная молодец. А скажи, пожалуйста, а есть ли кто-то, кто может тебе, м, ну, как-то помочь, например, с частью домашних дел для того, чтобы ты могла потихоньку, может быть не сразу полностью, но на какое-то, м, количество времени возвращаться, вот, в рабочий режим?
Спасибо! Конечно. Да, это так. Да, ну знаешь, я, например, порядок сейчас дома навожу сама. Вот это я не могу делегировать, но какую-то генеральную уборку я действительно делегировала и, м, зову клининг раз в неделю или раз в 2 недели. И это, конечно, освобождает мне время и силы, да, потому что это очень объёмная такая работа и тяжёлая физически всё помыть, а, всё привести в порядок. М, поэтому здесь у меня, к счастью, получилось, а, что-то у убрать н э, с себя, да, убрать вот эту обязанность, к счастью.
Так. Да, это здорово.
Да, но вот в других делах я как-то иду к этому. Я думаю об этом, да. Я думала о том, чтобы, например, а, не ходить в супермаркет, да, и заказывать доставку еды, а, домой. Вот это могло бы мне помочь. Ты права, вот. Да, вот. Но я я не понимаю, что ещё я могу делегировать, да, ну, кроме когда просить, а, мужа о помощи когда-то. Но он тоже, а, много работает и занят, поэтому я тоже ста стараюсь не злоупотреблять его временем.
Конечно. Понимаю. Да, уже, м, на самом деле то, что ты смогла какую-то часть делегировать, это отличный 1 шаг, и это действительно правильный подход. А также ты можешь, а, попробовать разбить, м, какие-то обязанности, например, на, м, небольшие, м, те же самые дела, и, допустим, не делать всё в 1 день, а делать немного каждый день, чтобы, ну, больше времени ежедневно оставалось на те рабочие моменты, которые ты бы хотела внедрить. Еще ты можешь попробовать обсудить это со своим супругом и, допустим, а, постараться составить какой-то совместный график, чтобы и его не перегружать, но при этом получать от него какую-то поддержку, и, соответственно, себе немножко облегчить количество, м, домашней нагрузки, чтобы таким же образом сохранить возможность, именно временную возможность, ну и, конечно, физическую возможность, э, иметь силы на то, чтобы работать, м, то количество времени, которое тебе было бы комфортно. Ну и в да.
Спасибо, да. Да, возможно. Да. Да, з М, да, знаешь, это хорошая мысль, потому что, знаешь, обычно я не обсуждаю с супругом как бы деление обязанностей. Как-то вот автоматически сложилось, что, допустим, а, кто-то из нас там чаще ходит в супермаркет, кто-то там выбрасывает мусор, да. И мы это, знаешь, никогда не обсуждали, это как будто бы происходило само собой. Но на самом деле вот хорошая идея сесть и обсудить это, да, что на самом деле он хотел бы делать, что бы я хотела делать, да, чтобы, м, да, н не утруждать друг друга тем, что не нравится. Например, там, я не люблю оплачивать счета, а ему это, ну, не то, что не проблема, да, он это делает легко и просто. А вот также хорошо бы и другие вопросы обсудить, да, и я это обязательно сделаю. Спасибо за такую классную идею.
Да. Верно. Да, это правда может помочь, потому что когда вы оба будете делать, м, больше обязанностей, при этом поскольку эти обязанности будут распределены так, что, ну, ни у кого не будет возникать трудностей их делать, это действительно может помочь и тебе, и мужу сохранять, м, объективно одинаковое вовлеченность в семейные дела и при этом не, м, уменьшать какое-то количество той работы, которую хотелось бы выполнять вне домашних обязанностей. А еще ты можешь попробовать приоритизировать задачи и, например, выполнять в первую очередь то, что действительно важно, а вот уже какие-то второстепенные дела делегировать, либо, м, ставить их в меньший приоритет относительно рабочих вопросов. Как ты думаешь, можешь ли ты это как-то разделить?
Да. Да. Да, ты знаешь, на самом деле, вот, когда мы с тобой начали обсуждать вообще этот вопрос, я поняла, что я действительно не приотиз приоритизирую задачи, а. И я могла бы вот эти 5 часов, например, спокойно посвящать работе, да, и если дома там не будет идеального порядка, в этом нет ничего страшного. Это можно сделать потом. И обед тоже, допустим, можно заказать где-то, да. Нап не каждый день, но, например, в рабочие дни я могу заказать, м, обед, там, в ресторане и для себя, и для ребёнка, и для всей семьи. И это не проблема. И вот тут да, ты права. Надо, м, знаешь, как-то понять, а что для тебя приоритет. И вот у меня возникла мысль, что, может быть, в один день я могу приоритетом делать дом, да, а в другой день приоритетом делать работу. И тогда у меня вот не будет этого метания, вот этих сомнений, и мне может быть так гораздо легче будет вернуться к своим вот этим обязанностям, да, рабочим, и не терзать себя вот этими сомнениями, мучениями, а просто полдня посвящать вот этому вопросу. Это очень здорово, спасибо тебе.
Конечно. Верно. Да, ты огромная молодец, что ты пришла к такому выводу. Это правда может тебе помочь. И, м, действительно грамотное составление плана, которого ты можешь придерживаться в течение недели, может помочь тебе балансировать рабочие задачи, которые ты хотела бы вернуть, и при этом совершенно не ставить в какой-то меньший приоритет домашние задачи, поскольку, как я поняль поняла, для тебя это тоже важно, м, поддерживать какой-то порядок и привычный режим именно дома. А, поэтому это, правда, может помочь таким образом совместить оба, м, скажем так, мира, и ни один из них не будет п з получать от себя меньшее количество внимания.
Да. Да. Да, слушай, спасибо тебе большое. Я на самом деле после нашего разговора успокоилась на эту тему. И как-то у меня сложился в голове план, и вот такая карта, по которой я могу действовать и планировать теперь свои дни, свою неделю, и не мучиться угрызениями совести. Спасибо тебе.
Да, конечно. Я всегда рада тебе помочь и я тебе желаю удачи на этом непростом пути. Уверена, что у тебя всё получится. Если возникнут еще какие-то вопросы, обязательно об обращайся еще.
Да, благодарю.